Eh, me conta qual festa ou tradição mais conecta você com a sua identidade?
Olha, eu acho que é um pouco clichê, mas acaba sendo o Natal, sabia? <chuckles> Isso, eu gosto muito, e eu tenho lembranças desde muito novo, né, da dessa questão, que é uma lembrança bem próxima mesmo da da da gente que é brasileiro, da família reunida no final do ano, a mesa farta, eh, troca de presentes e até mesmo no no no meio do trabalho, né. No Brasil, se comemora bastante nas empresas também, com amigo oculto, amigo secreto, <chuckles> e tudo isso
É mesmo? Uhum. Sim, sempre tem aquelas confraternizações, né, e tudo mais.
Isso, exatamente, e tudo isso acaba deixando o período mais gostoso, né. Eh, eu sou eu sou saudoso mesmo do do Natal, eu gosto, e hoje em dia aproveito ele de uma forma diferente, né. Eu não não moro mais no Brasil, me mudei
Uhum. <laughs> Ah, tá.
pra Eur pois é, me mudei para a Europa, e aqui eu tenho apreciado, né, tentado aproveitar um um outro estilo de de Natal, né, ressignificar ele. <chuckles>
Uhum, mas dá pra dar uma escapada de vez em quando, ir para o Brasil no na época do Natal? Você já tentou fazer, ou ainda tá muito recente que você se mudou?
S Não, dá para fazer. Eu tenho tentado fazer sempre que eu tenho oportunidade, sabe, eh, e principalmente nesse período, período de final de ano, eh, ou então no período de meio do ano em em junho, é que também acontece o o São João, que é super famoso lá na no Nordeste, na minha região, e é um momento que eu também consigo encontrar muita gente, não só da da minha família, mas amigos que também moram em outros lugares e conseguem ir para as festas, sabe? Então
Uhum. Uhum. Uhum e calha bem aqui na Europa, né, que querendo ou não, é a época de férias que o pessoal tira aqui e as coisas dão uma uma acalmada, por assim dizer, né, então é, é legal também dessa escapada no meio do ano, né?
Isso. Exatamente. Exato, exato, se sempre que eu tenho oportunidade, consigo me planejar. São períodos que eu escolho e justamente mais por isso, para aproveitar essas festas com mais tradição e que me trazem um pouco de nostalgia, sabe?
Uhum. Boa, boa.
Eh. E o o Natal, por exemplo, ele aqui e uma coisa que eu parei para observar e que lá no Brasil não acontece diferente. Eh e hoje em dia eu e eu a admiro também bastante, são as feirinhas de Natal, né.
Hum.
Cara, que legal as feiras de Natal aqui na Europa, eh sã são tantos en enfeitezinhos diferentes, a arquitetura que eles montam aquelas barraquinhas de madeira, né.
<laughs> Luzes e tudo mais, né?
Eh, luzes, algumas apresentações também e lógico que não pode faltar o vinho quente, né. <laughs> O glow wine. Exato e tu e
Uhum. Pois, pois aqui não, <chuckles> pois, pois.
Pois é, e eu gosto.
É, então eu eu ia te perguntar mais sobre no d lá trazendo essa essa coisa que você me contou lá do Brasil, né, aquela mesa farta, os a troca de presentes e todo mundo ali junto, eh, isso ainda existe hoje quando você vai ou é uma coisa que ficou no passado por alguma razão, ou hoje em dia vocês ainda mantém essas tradições?
Hum. Aham. Hã. Não, a gente ainda mantém co costumamos fazer sempre que que tem oportunidade, sabe? Eh, hoje em dia não é mais com todo mundo reunido, justamente porque os anos se passaram, a vida das pessoas, tipo, foram tomando outros rumos, mas, eh, independente de quem vai faltar ou quem vai estar presente, todo mundo que pode estar ali se reúne, sabe? E aí, quem não pôde estar naquele ano faz um uma vídeochamada, eh, enfim, tenta, eh eh, ser ser se sentir representado por quem tá, sabe? <chuckles> Ma
Boa! Uhum. Uhum. Uhum. Uhum, né, faz sentido mesmo, querendo ou não é bom, né, porque querendo ou não vocês têm a oportunidade ali de se reconectar, quem pode ir vai e quem não pode, f de alguma forma, tá tentando ficar ali um pouco mais próximo, né. Vocês usam muito tecnologia nessa nessa época do ano, assim, pra se conectar, talvez com pessoas co que como você, da família, moram fora e não puderam tá ali ou nem tanto?
É. Sim, sim. Uhum. S sim, usamos, eu costumo fazer sempre, eh, de o a principalmente no Réveillon, Natal, eh, como as pessoas estão mais reunidas ali na família, é um momento que não estão tão entretidas no no celular ou nas redes, eu não envio tanta mensagem, mas no Réveillon eu costumo, eh, na véspera da da virada, ou então po uns alguns minutos depois da virada, mandar mensagens pra amigo ou fazer uma ligação, sabe? Eu acho importante, eu acho legal, porque ne nem sempre a gente consegue estar ou passar aquele momento junto de todo mundo que a gente gosta, mas e eh, fa v dizer isso por mensagem ou por ligação, por por por uma mensagem de voz também, né, já já faz uma diferença, eu acho que <chuckles> todo mundo gosta.
Uhum. Uhum. Uhum. Sim, sim sim, sim, faz sentido e você comentou também, né, que tem a parte da Europa, do Natal que você passa aqui que também é é legal, assim, mas imagino que a preferência, se possível, é sempre ir pro Brasil, ver a família, né?
Uhum. É com c com certeza, não tem como <chuckles> dizer que não não só no Natal, Réveillon também, viu? Eh, porque é é indescritível, só o fato de estar com família, eh, já já é uma festa, mas nes nessas datas melhor ainda que a comida é super gostosa. E Réveillon, eh, é incomparavelmente melhor, eh, no Brasil do que aqui pelo menos na Holanda, sabe, eles não têm muito o hábito de fazerem, eh, fe celebrações, festas grandes no Réveillon. Eh, eu moro até em uma cidade que é grande, é a segunda maior cidade daqui e o evento o primeiro ano que eu passei de Réveillon aqui foi uma frustração pra mim. <chuckles>
Aham. Uhum. Uhum. Uhum. Sei. Certo. Porque, tipo, não tinha festa, é isso, não deu pra aproveitar tanto?
Não tinha festa eh, o que, eh, a gente foi informado, né que a gente conseguiu pegar de informação é que em uma ponte tem uma ponte que é bem grandona, eh, que liga uma parte da cidade a outra e que nessa ponte existe uma queima de fogos, mas isso acontece todos os anos. E aí, falaram: "Olha, 00:00 vai ter a queima de fogos, é super linda, vocês não podem perder.", mas, assim, eu criei muito mais expectativa do que, eh, o que realmente era, sabe? Eu falei: "Não, com certeza vai ter queimas de fogos, então vai ter uma barraquinha perto com alguma comidinha, um uma bebida, assim, pra se comprar, ou então, até os bares ao redor, ou o comércio vai estar movimentado porque é Réveillon, né?", foi o que se eu o que eu imaginei na minha cabeça. Gente, quando eu cheguei lá era um frio um frio, não passava nem um vendedor de água mineral. <laughs> Não tinha nada, um único barzinho, assim, aberto que eu acho que o pessoal deveria provavelmente ter até fechado pra fazer festa particular não recebeu a gente, aí eu e eu falei assim: "Não, com certeza é é é porque é festa privada e, eh, e foi assim, mas, hum, tinha gente, não não era um lug um lugar vazio, todo mundo de casacão, mas assim, esperando a virada. Aí chegou um momento que eu di di di eh, peguei e falei: "Ah, não tem o que se fazer vou tentar aproveitar pelo menos a vista por estar aqui e tal.", aí, vi os fogos, tirei foto e você precisava ver, acabou de o o o oa o último, eh eh a do última luz, né, do do do do dos fogos a galera sumiu que parecia The Walking Dead todo mundo pro metrô. Ninguém se abraçou, ninguém fez nada, sabe? E aí, a gente ainda ficou, assim, tentando esperar um pouquinho pra ver se, sei lá, va passa uma bandinha, alguma, não nada, nada, aí ainda tivemos que esperar o fluxo dessa da galera toda, eh, no metrô pra poder voltar pra casa. <chuckles> E aí, chegando aqui
Hum. Sei, sei. <laughs> Certo. <laughs> <laughs> Nada, né? Pois pois. Aham. Tem sim. Aham. Boa! <laughs> Ficou deserto o lugar. Aham. Ah, tá. <chuckles> Do metrô. Pois, aí é complicado, viu, você acha que é muito que é muito pelo frio, pelo dia que é muito curto, você pensou no que poderia ser o ah o motivo por trás dessa não sei dessa celebração pouco calorosa.
Complicado. Então o motivo é porque O motivo é porque é é, culturalmente, eles comemo não comemoram, sabe, o Réveillon de forma grande. Com os anos se passando, eu fui observar que os lugares menores, por exemplo, um clube, uma casa de festa, esses lugares, eles vão fazer sim uma festa, mas n não chega a ser, por exemplo, como no Brasil, que a gente compra o open bar, por não sei tipo, 200, R$300 all inclusive sabe, e uma mega festa, uma estrutura, um abadá, sei lá, qualquer coisa, não existe isso aqui, é como se se como se fosse uma festa comum, num lugar a mais, com todo mundo vestido de branco, sabe.
Uhum. Uhum. <sniffs> Uhum. É. Entendi, entendi, pois é uma pena, né, mas, infelizmente, é o que você falou, é um pouco cultural, né, não tem muito pra onde correr aqui, pois.
É. É cultural. Exato, tem outras coisas que são muito boas também, sabe. Então a gente acaba relevando. <laughs>
Uhum, sim, sim, e essa parte do do São João, aí, e também é muito forte aqui na Europa, não o São João, mas, eu digo a época do ano, né. Você, ainda assim, prefere ir para o Brasil, quando você pode, pra curtir lá ou você prefere o verão europeu aqui, algum festival, alguma festa? Como é que funciona?
Uhum. Ah, eu gosto, eu gosto do do do verão daqui. Gosto de ir pra lá também no na na na parte de no no momento de junho, por conta das festas, mas eu nunca parei pra pensar, na verdade, se o que eu optaria tipo: “Vou agora, ou fico aqui curtindo?”, depende, se tivesse uma viagem legal aqui, pra um lugar que eu também não conheço, eu, talvez repensaria, sabe, tipo: “Ah, vou vou deixar pra ir em algum outro momento”, mas é é bem difícil, porque, eu sempre opto por por ir pra casa, assim que eu posso, porque não é sempre, né, então, eh eh, tem prioridade.
Uhum. Certo. Uhum. Você fica aí já tentando encontrar oportunidade certa para ir, né. E se ela aparecer, opa, já não tem
Totalmente, isso j já de de um ano anterior, por exemplo, agora e e e e tudo bem que eu ainda não fiz isso para 2026, mas é esse é a o eu pesquisei no ano passado para poder ir esse ano, por exemplo, sabe.
Aham.
Porque tipo, não é uma uma coisa que dá para se fazer muito em cima da hora, porque infelizmente, com o passar dos anos, as passagens aéreas, elas estão ficando e têm ficado caras e não tem surgido promoção, como tinha antigamente, sabe. Aí é complicado. Aí tem que se programar com antecedência, com um um bom prazo, ainda dá para se com achar algumas passagens e tentar encaixar, né. O o o os dias com que a gente pode. <chuckles>
Uhum. Certo, certo. Tem então, além do custo, tem a logística também, né. De pedir as férias no caso de ser alguma pessoa contratada ou, enfim, se organizar como um todo para poder sair, te entendo bem. Mas olha dessa parte das festas assim, o que que é a que mais te por exemplo, o Natal, você falou, né. De encontrar os amigos, mas eu imagino que comida também seja uma coisa que algumas delas te remetem muito para essa época do ano. Tem alguma em especial que você queira comentar?
Tem a logística. Isso. Exato. Hum. Uhum. Uhum. Ah, sim, tem várias comidas maravilhosas de final do ano, né? O o bacalhau, a baca bacalhoada, né? Tipo u maravilhosa, com batatas nossa, um Natal sem bacalhoada não não é do Natal, né? Pra a gente brasileiro, eu gosto do o o peru de Natal também. Sempre tem que ter um Chester, a aquela é o arroz, a farofa, tudo, tudo, tudo a a salada de maionese, né? Ou macarronese, <chuckles> enfim eu eu gosto, eh eh e lá em casa a gente tipo não não pensa muito nesse sentido, pelo menos como por exemplo, quando a gente vai reunir to muita gente. Normalmente, cada um traz um prato, já tem muita coisa em casa. Então, quando vai ver a mesa é um monte de comida que às vezes nem conversa uma com a outra, sabe, mas estão todas ali. Aí é bom que dá pra repetir várias vezes e provar um pouco de cada coisa. <chuckles>
Hum. <laughs> Boa. Sim, sim. Boa, boa. Aham. Sim, sim. Na maioria das vezes o pessoal faz da marmita pra levar pra casa também, né? Que, como você disse, é tanta comida que acaba por de alguma forma, tem que dar vazão daquilo, né.
Sim. Tem que fazer. Exato e sobremesa também que do nada tipo aparece um um um pudim, um bolo, uma torta <chuckles> é tanta coisa que que que surge também e é uma delícia, né? Eh a gente e isso é uma coisa nossa do Brasil mesmo. A gente associa muito a comida a a essa questão da celebração de festas e tradicionalmente tem que se ter mesmo isso, né? Eu acho importante.
Uhum. Uhum. Uns churrasco vocês faziam também nessa época do ano, mais ali para o Natal? Imagino que o Réveillon, sim. Mas Natal também?
Massa. Olha, churrasco a gente nunca foi muito de fazer lá em casa. Eu tenho feito mais churrascos aqui, hoje em dia, morando na Holanda, do que lá, sabe? Mas assim, sentindo falta das nossas carnes, das linguiças, das salsichas maravilhosas de lá, que as daqui eu não curto muito não, mas a gente pesquisa para achar também, eh, cortes bons, sabe?
Entendi. Quebra um galho, né, com as que tem aqui. Mas eu eu te entendo sim. <laughs> Boa, boa. Agora o São João não tem como, né? A comida é é completamente diferente e é muito boa também, muito forte, né? Deve ter várias que você ache, como tipo, favoritas, assim.
Sim. Uhum. Uhum. Muito boa. Nossa, m muito. Ou Sim, bolo de milho todas, paçoca, pé de moleque, até o próprio milho assado mesmo, né. Eh, canjica. Tem tanta coisa que que eu adoro, mas assim, eu gosto também muito dos licores, sabe. Tem tem licor de jenipapo, li li li eh, li licor de de <clicks tongue> uva também, né, que é parecido com o vinho. Eu gosto de todos. Eu acho que é uma festa que d da comida à bebida e à música, eh, t traz qualidade, sabe? Coisas boas.
Uhum. Ah, tá. Uhum. Entendi. De onde você é do Brasil, tem uns festivais de São João, assim, bastante grandes, então?
Tem, eu eu sou da Bahia, do Nordeste, né. Então lá é é é um fervor é é, quase o mês inteiro de festa com o de junho.
Uhum. <laughs> É quase um carnaval <laughs> Pois. Entendi. Mas olha, é bom ter umas festas e bom ter todas essas comidas à disposição, né?
Haja dinheiro e disposição. Exato. <laughs> É verdade.
Fantástico. <laughs> Olha, muito obrigado pelo papo. Foi bom demais conhecer um pouco mais dessa dessa cultura enraizada, viu. Até uma próxima!
Ah, eu que agradeço. Até uma próxima, foi ótimo.